सोशल मीडिया पे मैं जैसे कुछ भी डालती हूँ ना। तो अ, अलग-अलग तरह के लोग हैं जो कि अनजान लोग हैं ज़्यादातर। वो लोग अलग-अलग तरह के कमेंट करते हैं और वो आलोचना करते हैं। और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। कि अ, मैं क्या करूँ? या फिर कैसे ठीक करूँ? उनकी बात को सच में लेना है या नहीं लेना है? अ, बार-बार कह रहे हैं मतलब क्या सच में मेरे में ही कुछ कमी है? इस तरह के विचार जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और वो अलग कभी-कभी मैं क्या करती हूँ ब्लॉक भी कर देती हूँ फिर भी वो अलग आईडी बना के कोशिश करते हैं कि वो अ, मुझे परेशान करें। तो कुछ लोग तो मतलब कंटेंट पे कहते हैं तो ठीक है चलो उसको मैं सुधार भी सकती हूँ। पर कुछ लोग शरीर को लेके कह देते हैं कि ऐसी दिखती हो, वैसे दिखती हो, ऐसा वीडियो बनाती हो। और वो समझाते नहीं है कि क्यों आप कह रहे हो वो क्यों बेकार वीडियो है। अगर आप मुझे समझा दें कि आपकी क्या समस्या है, मैं क्या चीज़ को ठीक कर सकती हूँ तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर अनजान लोग कुछ भी कहते हैं कुछ अजीब-अजीब-सा अ, जो इमोजीस होता है रिएक्शन्स होता है वो भेज देते हैं। और स्पैम करते हैं एक बार में 10-10 मैसेजेस आते हैं। तो सबको मैं देख-देख के अ, खुद ना खुद मेरे को अ, खराब लगता है और हत उत्साहित हो जाती हूँ। कि अब मैं शायद शायद सही नहीं हो रहा है, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि अ, जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आपको अनजान लोग बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी है लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अ, तो आप मुझे बताइए कि अ, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ज़्यादातर अ, अपना कंटेंट शूट वगैरह करती हैं या किस तरीके का कंटेंट है आपका और ये अक्सर आपके साथ कितनी बार होता है या फ़िर यूँ कहें तो अक्सर होता ही क्यों है आपके साथ? ये इसका कारण आपने कभी जानने की कोशिश की है?
हाँ, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादातर मैं अ, इंस्टाग्राम पे डालती हूँ उससे तो अ, फेसबुक लिंक रहता है। तो वहाँ पे चल ही जाता है, यूट्यूब पे भी मैं डालती हूँ और ज़्यादातर मैं महीने में 3-4 वीडियो तो डाल ही देती हूँ कुछ न कुछ। तो वो ऐसा नहीं है कि सब पे ही करते, पर कुछ न कुछ पे तो ज़्यादातर अ, करते रहते हैं जैसे 1 डाला मैंने उसके बाद दूसरे पे नहीं करेंगे, तो तीसरे पे करेंगे फ़िर चौथे पे करेंगे, फ़िर 5 पे नहीं करेंगे तो छठे पे करेंगे। तो ऐसे करके लगातार ही आते रहता हैं और कुछ लोगों का ही ऐसा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग ऐसे कहते हैं लेकिन कुछ लोग बार-बार मतलब सारे वीडियो में ही करते हैं। तो कभी-कभी तो ब्लॉक कर पाती हूँ पर अ, सबको देख पाना मुश्किल है, इतना-इतना लोग अगर ऐसे करेंगे और ज़्यादातर अनजान लोग रहते हैं। मैं उनका प्रोफाइल चेक करती हूँ तो मुझे लगता है कि इनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ पता नहीं कौन है? या फ़िर हो सकता है मैं जानती हूँ पर अ, वो दूसरा आई डी बना के कर रहे हों, पता नहीं अब उसके पीछे क्या है, अकाउंट के पीछे तो मैं भी नहीं जानती हूँ और मैं उसी के लिए थोड़ा परेशान रहती हूँ कि अ, क्यों कह रहे हैं? तो मेरा वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेशनल है, उसमें ज्ञान की चीज़ें ही दी दे दी जाती हैं। उसके बाद जब मैं अ, अच्छा चीज़ कर रही हूँ, किसी को अ अ, न्यूज़ बता रही हूँ या फ़िर आप इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। और विचारों से अगर उनको दिक्कत है तो शायद ये एक समस्या हो सकती है और जो कमेंट्स रहते हैं उसमें कभी-कभी रिएक्शन रहता है ना कोई कुछ कह रहा है ना कुछ। लेकिन वो अजीब-अजीब मतलब शारीरिक तौर पे कुछ अजीब चीज़ें कहते हैं, जो थोड़ा अश्लील हैं वो सब चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है वो चीज़ें अ, कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं।
अच्छा। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे तो आप मुझे बताइए कि अ, जो आपकी आलोचना है वो किस तरीके की होती है? जैसे कोई रचनात्मक सुझाव होता है या फिर व्यक्तिगत तौर पर कुछ वो आपको उल्टी-सीधी बातें सुना जाते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर क्या कुछ ही होता है आपके साथ?
अ, देखिए बहुत कम लोग हैं जो कि रचनात्मक सुझाव देते हैं कि तुम इसको ऐसा बना सकती थी, वैसा बना सकती थी। तो वो तो मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई मतलब कोई बता रहा है तो मैं उसको बिल्कुल शामिल करूँगी अगले वीडियो में उसको मैं ठीक करने की कोशिश करुँगी। और मुझे अच्छा लगता है कोई अगर ऐसे बताता है तो मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि अ और अच्छा करूँ और कोई कह दे और तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी-कभी तो मैं ख़ुद भी वीडियोज़ भेज देती हूँ लोगों को और पूछती हूँ कि देखो इसमें क्या कुछ कमी है बता दो तो उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी आगे जाके। पर अ, ज़्यादातर जो कुछ लोग होते हैं जो कमेंट में कहते हैं अजीब-अजीब चीज़ें वो व्यक्तिगत तौर पर ही करते हैं मतलब तुम कैसे दिख रही? हो तुम्हारा दाँत टूटा है अ, काली हो मतलब कुछ भी, मतलब जिस बातों का सर-पैर नहीं होता है उस तरह से वो मुझे लगता है कि जानबूझकर मुझ पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और कभी-कभी मैं उनको एक बारी मैंने क्या किया था कि उनको डीएम करके पूछा था कि आपकी क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो तो मैंने कहा कि अ, क्या प्रॉब्लम है? आप कुछ वीडियोज़ से प्रॉब्लम है तो आप बताइए। तो कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं तो वैसे ही उन्होंने कहा फिर कुछ समझ में मुझे आया नहीं कि बोला छोड़ो क्या पता मेरे होता है कि शायद हेटर्स होंगे तो अब इस पे इतना ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। तो उनको तो ब्लॉक कर दिया बहुत लोगों को मैंने रिपोर्ट भी किया है और ज़्यादातर उस तरह के वीडियोज़ में रहते हैं जिससे शायद मुझे लगता है कि उनका विचार नहीं मिलता है, ठीक है उनका विचार अपनी जगह, मेरे अपने जगह तो मैं उस बात को उतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ। पर कुछ-कुछ ऐसे रहते हैं जो मुझे लग जाते हैं जैसे कि मैं मुझे अभी भी याद है कुछ-कुछ कमेंट्स तो वो तो ये इसलिए भी याद है क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे ही वो हमला कर रहे थे और शरीर को लेके बोलेंगे तो फिर मुझे तो लगेगा ही न मेरे आप कंटेंट को लेके बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है।
अच्छा। जी, जी। जी, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। जी, बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा-सा जो व्यक्तिग अ, व्यक्तिगत चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। लोग आपके बारे में अ, टिप्पणियाँ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो जब आप आम तौर पे अ, वो स जो समय होता है जब आपको लोग ऐसे बोल के कमेंट सेक्शन में बोलते हैं या फिर लिख के चले जाते हैं। तो उस तो उस उस समय आपका जो भावनात्मक जवाब होता है या फिर जब आप भावना समझ पाती हैं अपने अंदर की। तो आप मतलब किस तरीक़े का जवाब देना ऐसे लोगों को पसंद करती हैं? ज़्यादा क्रोधित होकर के या फिर थोड़ा-सा सहानुभूति के साथ या फिर कैसे आप उन्हें जवाब देती हैं?
मुझे तो सच बता रही हूँ तो उस समय तो अ, लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ? क्यों कहते हैं? तो डिलीट कर देती हूँ कुछ कमेंट्स पर ज बहुत जब रहते हैं तो फिर तो उतना देख नहीं पाती हूँ। उस समय क्या भाव रहता है। तो उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो अ, इस तरह से मैं ज़्यादातर रिप्लाई करने की कोशिश नहीं करती हूँ। पर कुछ ल कुछ का कर देती हूँ कि अ, थैंक यू आप आपने अच्छा कहा इसके मेरे बारे में और मैं बिल्कुल इसको आगे सुधार दूँगी। तो जानबूझ का एक सार्कास्टिक इस तरह से कह देती हूँ ताकि थोड़ा अ, लोग भी देखें। जो लोग देखते हैं, जो मुझे जानते है, जो मेरा कंटेंट पसंद करते हैं वो तो मुझे लगता है कि उस तरह के कमेंट देख कर भी उन पे बहुत ज़्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी-कभी रहने देती हूँ। पर कभी लगता है ना कि ये जानबूझकर ये चीज़ें क्यों बाकियों को दिखाना बोलकर मैं नहीं करती हूँ। और डिलीट भी कर देती हूँ कभी-कभी। तो इस तरह की चीज़ होती है। तो कभी-कभी अ, कभी करती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ। कभी-कभी जवाब देती हूँ, कभी नहीं भी देती हूँ।
अच्छा। जी, जी। जी, बिल्कुल। मैं पूरी तरीके से समझ पा रहा हूँ। तो आप मुझे एक आख़िरी सवाल का जवाब ये भी बता दीजिए कि अ, इसका आपकी नींद पर या फिर आपकी काम पर या फिर मैं बात करूँ अगर कुछ रिश्तों में अ, कुछ ऐसा वैसा असर पड़ता है जिसकी वजह से आप थोड़ी-सी अ, चिंतित हो जाएँ? या फिर कुछ ऐसा आपको नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा असर आपके ऊपर पड़ता है?
जी इस तरह की जब भी कुछ भी आता है आलोचना भरे कमेंट्स तो दिन भर मेरे मन में चलते रहता है भले वो वीडियो पोस्ट हो गया है, चला गया है, और मैं बार-बार उस चीज़ को खोल के देखती रहती हूँ। वैसे कोई मतलब नहीं बनता पर बार-बार मेरा ध्यान वहीं लगा रहता है उसकी वजह से मुझे बहुत चिंता भी होती है। नींद तो एक बार तो मैं मैं रो भी रही थी कि क्यों मतलब क्यों लोग कैसे कहते हैं? क्या करते हैं? तो उम, नींद तो प्रभावित होती है। नींद कभी-कभी उड़ जाता है सपने में भी उसी तरह की चीज़ें आती हैं। काम पे भी होता है, मुझे वापस वो जो ऊर्जा से मैं काम करती थी वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर अगले किसी भी तरह के जो कॉन्टेंट है उसको बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा समस्याएँ होती हैं, रचनात्मक जो विचार हैं वो आना कम हो जाता है। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित होती हूँ।
जी, जी। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल मैंने आपकी सारी बात सुन ली है और समझ भी लिया है तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ 2-3 सुझाव भी दे देता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएँगे। देखिए सबसे पहले तो अ, ये जो सोशल मीडिया है यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग वग़ैरह में भी अ अपडेट करने की ज़रूरत है जैसे आप अपने अकाउंट की सेटिंग में जाकर के वहाँ पे कमेंट्स वाला सेक्शन जो है उसको ऑफ कर सकती हैं अगर आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है कि जो कमेंट है वो नकारात्मक आ रहा है तो आप उसको अ, पूरी तरीके से ऑफ कर सकती हैं और देखिए, अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास तो आप ऐसे लोगों को पूरे तरीके से अवॉइड कर सकती हैं जैसे आपने बताया कि आप रिपोर्ट भी करती हैं। तो फ़िर अ, मैं ये ए, जानने की पूरी कोशिश भी कर रहा था कि आप मतलब किस तरीके से अ, ऐसी चीज़ों में आप डील करती हैं जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों को एक तरीके से मेरा मतलब अवॉइड भी करती हैं तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो ज़्यादातर जो क्रिएटर हैं ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ होती होंगी, जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज के समय पे बहुत सारी तकनीक आ गई है बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिनको आप अगर अपडेट करेंगी या फ़िर जिनकी जानकारी अगर आप इकट्ठा करेंगी तो आपको बहुत सारे उपाय भी मिलेंगे जैसे कि आप डायरेक्ट जो अ, ऐसे अ अनजान लोग हैं इनको डायरेक्ट आप अपनी आई डी से हटा भी सकती हैं ताकि ये लोग ये लोग आपकी कोई भी कंटेंट ना देख पाएँ और मैं तो ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों का आपके जीवन पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तरीके से नकारात्मक है और ये बेवजह चीज़ें हैं कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का तो आप जो सकारात्मक चीज़ें हैं खाली उन्हीं को अपने कमेंट में देखा करिए और उन्हीं को समझा करिए और उन्हीं के ऊपर काम करिए और मैं बिल्कुल काफ़ी तारीफ़ भी करता हूँ आपकी कि आप इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है जानकारी वाली चीज़ें हैं वो इंटरनेट पे पहुँचाती हैं लोगों को बताती हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आपका व्यह व्यवहार है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिखेगा अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी नकारात्मक कमेंट को अगर अवॉइड करेंगी तो आपका जो भावनात्मक चीज़ें हैं व्यवहार जो आपका वीडियो में है काफ़ी अच्छे से स्पष्ट तरीके से अ, उ निखर करके आएगा और आपके व्यूज़ भी काफ़ी बढ़ेंगे। तो देखिए उम, तत्काल शांति के तरीके भी आप देख सकती हैं जैसे अगर आपको मन में शांति नहीं मिल रही है थोड़ी-सी घबराहट बेचैनी हो रही है, तो आप लंबे-लंबे साँस लीजिए और छोड़िए आयाम विलोम कीजिए तो आप अगर सुबह जल्दी उठना चाहती हैं तो आप जल्दी भी उठ सकती हैं या फ़िर अगर आपको थोड़ी थकान लगे तो आप मतलब थोड़ा-सा अपने खान-पान को भी बदल के देख सकती हैं। देखिए ये जो सोशल मीडिया चीज़ है ना ये सोशल मीडिया एक ऐसी अ, बनाई गई अ, एप्लीकेशन है जो बाकी सारी तमाम जो प्लेटफॉर्म आपने बताए हैं। उनके साथ अगर आपको डील करना है तो अ, तमाम तरीके के जो आलोचना है उनपे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप त एक तरीके से सिंपली आप उनका जो कमेंट सेक्शन है उसको ऑफ कर दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए तो इतनी सारी बातें जो भी मैंने आपको बताई है उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आप इनमें से ज़्यादा नहीं तो कुछ ही कुछ ही बातें अगर आप अपने जीवन में या फ़िर अपने जो ये अ, सोशल मीडिया यूज़ करने के ऊपर अगर आप अ, पालन करेंगी या इनका उपयोग करेंगी तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा।
अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। जी, जी। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपने जो सुझाव दिए हैं बिल्कुल इसको अपनाऊँ और बहुत अच्छे और सटीक जवाब आपने दिए हैं सुझाव दिए हैं। मैं इसको बिल्कुल अपनाऊँगी और मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी होगा। आपके सारे सुझावों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका भी।